Eee, mungkin lebih kayak supaya milih dia, sekampung itu ditraktir makan gitu dan ada propaganda dari dia gitu kan. Heeh. Jadi aku ngelihat ini sangat mungkin terjadi di Indonesia bahkan sekarang gitu kan.
Iya. Oh. Oke, biar heeh heeh heeh. <chuckles>
Kayak gitu jadi mhm, jadi, eee, aku ngelihatnya, "Oh, ini orang ini tuh ternyata" si Korea ini yang sekarang udah jadi negara baju ya, kita lihat sekarang, "tapi kondisinya pada waktu itu sama kayak Indonesia. Kenapa Indonesia gak bangkit-bangkit gitu loh?" Aku melihatnya seperti itu sih. Ekonominya sangat susah kan, eee, politiknya juga kotor waktu itu sampai maksudnya ke gubernur-gubernur juga masih kotor gitu kan, bukan cuma di, eee, tingkat desa aja gitu. Ek mhm.
Iya bisa ya. Mhm mhm mhm mhm. Oh, heeh. Heeh. Jadi emang, eee, relate banget ya dengan apa yang mungkin bisa terjadi di, eee, sekitar kita gitu, eee, maksudnya tuh sekitar, eee, Mbak, juga gitu di negara ini ya.
Mhm. Kayak bagaimana cara mereka memanfaatkan dunia, eee, musik gitu ya. Keliatan tuh, Kak, kayak dari dari soundtrack-nya, eee, soundtrack-nya, juga ngambil lagu-lagu dari zaman itu kan, kita ngeliat tuh mhm, kita bisa ngeliat perkembangan lagunya gimana, awalnya kayak sederhana, oh, ternyata di tahun segini udah berkembang, uda ke luar, eee, Korea sendiri, gitu kan, udah mempengaruhi, eee, si MC-nya ini, udah mempengaruhi pekerjaan anaknya jadi di dunia hiburan, gitu kan, jadi, kita bia bisa ngelihatlah kayak kondisi sosial waktu itu di situ kan. Yah jadi ngelihat sudut pandang baru sih.
Mmm. Iya. Mmm. Heeh heeh heeh. Mhm. Iya iya iya iya.